Kalau misal itu, mau tanya, nih. Misal bisa pilih salah satu alat elektronik yang tetap nyala, saat listrik mati, Masnya pilih apa?
Heeh, gimana? Oh, mungkin alat elik elektronik yang mungkin, eh, e sangat berguna, gitu ya, mmm, supaya tetap ada, gitu. Kalau aku sih, itu, Mas. Eee, lebih ke PC, Mas. Komputer aja, sih. Jadi aku tuh, eee, tipe orang yang mungkin senang kerja di komputer dan mungkin, hampir sebagian waktuku ya ada di depan komputer. Jadi, kalau aku tuh nggak ada AC, nggak papa sih, eee, pakai jendela bisa. Kalau nggak ada kulkas, eee, ya udahlah. Mungkin makanannya beli sekali beli itu, bisa. Atau mungkin nggak ada apa ya, eee, semacam mobil itu, ya udahlah pakai sepeda itu bisa. Sepeda apa, Mas, namanya? E sepeda lipat itu, lo. Heeh, itu bisa. Tapi kalau nggak ada komputer, nggak ada PC, eee, nggak ada laptop, itu kayaknya, aduh. Dunia jadi kayak, apa ya, eee, aneh gitu. Susah. Ya mungkin, itu terkait kebiasaan, sih. Kalau Masnya gimana, Mas? Kira-kira ada nggak, satu alat, mungkin yang dianggap paling penting, gitu, biar supaya tidak tidak menghilang, gitu, dari muka bumi?
Ya. Mmm. Mhm. Oh. Ya. Betul. Ya. Sepeda ya. Betul. Jadi susah juga, mhm. Betul betul. Betul. Hampir hampir sama, sih. Tapi, kalau saya, eee, selain e PC tadi, pastinya Wi-Fi atau jaringan internet, kan. Nah, itu juga.
Mmm, sama. Oh iya, jaringan Wi-Fi, ya Mas, ya?
Intinya itu k kayak seperti kombo maut, lah. Satu kesta kesatuan yang nggak bisa dipisahin.
Heeh, heeh.
Iya. Nah.
Pasangannya itu berarti Mas, ya? <chuckles>
Mhm. Tapi, s tentang listrik pastinya kan, eee, nggak semuanya merata, ya. Terutama di Indonesia di, eee, belahan tertentu kan, nggak semuanya bisa merasakan listrik. Nah, menurut pendapat Mas gimana? Masih banyak daerah yang daerah-daerah tersebut?
Heeh, betul. Mhm. Iya, masih, Mas. Di daerah pelosok, di daerah, eee, suku-suku pedalaman itu, ternyata masih belum ada listrik, Mas. Bahkan, yang di masyarakat Baduy, itu terkadang masih menolak, Mas. Mereka masih mengutamakan kebudayaan tanpa listrik. Tapi ya kita nggak bisa memaksa juga, sih. Karena, bagaimanapun listrik itu ada positif, ada negatifnya. Jadi kalau mereka tetap pengen seperti itu mhm, kita harus menghormati sih Mas, gitu. Ya ini, menarik kali, Mas, obrolan kita malam ini. Terima kasih atas infonya, ya.
Ya. Ya. Mmm. Betul betul. Ya. Betul. Dan, selain itu jute juga, keputusan mereka, kan. Betul. Wah. Terima kasih. Selamat malam, Mas.
Selamat malam juga, Mas.